अ, जी मुझे लगता है कि आज के टाइम पे सबकी कहीं न कुछ हॉबी होती है, जो इंसान को कहीं न कहीं एक ये अ, एक आकर्षित करती है, वो उसपे इतना कहीं न कहीं रुचि दिखाता है वो, वो उसमें बहुत ज़्यादा, कहीं न कहीं जुनून भी होता है, उसके कई किस्ट को सिंगिंग करने की हॉबी होती है, कुछ को क्रिकेट खेलने की, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी क्या हॉबी है? और उसमें आप इतना समय देते हो कि आप खो जाते हैं, कि घड़ियाँ आपकी रुक जाए, ऐसा क्या है आपकी हॉबी? ब जी।
जी। हुँ। जी, जी, जी। जी। <chuckles> जी हाँ देखिए, मैं तो वैसे कलाकार आदमी हूँ और जो मेरा मेन काम है, वो भी कलाकारी का ही है, उसी में से कुछ फिर मेरी जो सेकेंडरी चीज़ें हैं, वो हॉबी के तौर पे, शौक के तौर पे निकल के आई हैं, उसमें 2 चीज़ें मुख्य हैं अ, लिखना और डांस करना। वैसे मैं संगीत प्रेमी भी हूँ, लेकिन मैं खुद इतना अच्छा गा नहीं पाता हूँ, तो वो हॉबी सिर्फ़ सुनने तक है, लेकिन खुद करने की बात आती है तो, डांस और राइटिंग ये 2 मेरे शौक है, बड़े तगड़े।
जी। जी। <chuckles> जी। वाह! बहुत बढ़िया। <chuckles> अ, तो आपको ये मतलब हॉबी आपकी लि लिखने की शुरुआत से ही है, कि आपका कुछ टाइम बाद हुआ या अभी फिलहाल जब जब से आपने कहीं न कहीं कलाकार क्षेत्र में आपने कदम रखा और डांस को भी मैं जानना चाहूँगा डा डांस की रुचि आपको कब से हुई? और कि आप ये हॉबी के रूप में आप कभी-कभी करते हैं अ, ये खासकर मुझे लगता है लेखन तो आप करते ही होंगे। बाकी और डांस आप करते हैं कि आप कभी-कभी रेयर करते हैं?
<chuckles> जी। जी। <chuckles> जी अ, पहले डांस का बताता हूँ, कि डांस का ऐसा था कि मेरे तो दोस्त-यार भी नहीं जानते थे, कि शायद मैं थोड़ा-बहुत हिल-डुल लेता हूँ। ये कुछ ऐसा था कि जब मैं छोटा था ना, तो अपने सिर्फ़ कमरे के अंदर, वो जो बहुत शर्मीला, दबा हुआ स्वभाव का लड़का होता है ना, मैं वो था कि अपने सिर्फ़ कमरे के अंदर मैंने कर दरवाज़ा बंद करके थोड़ा नाच लिया, बाथरूम के अंदर नाच लिया, कभी किसी के सामने उतना नहीं नाचा। और मैं हमेशा सोचता था कि यार इस गर्मी की छुट्टियों में डांस क्लास जॉइन करूँगा, सीखूँगा, फिर हर बार रह जाता था, कि नहीं, अभी थोड़ा पढ़ लेता हूँ, बाद में। फिर मैंने देखा कि वो समय कभी आता नहीं है बल्कि उसी वक़्त मैं एक्चुअली मेरे पास वक़्त था सीखने का, मैं नहीं सीख पाया। पर खैर अभी बीते कुछ समय में ना, मैंने यूँ ही कुछ वीडियोज़ अपलोड करने शुरू किए। लोगों की प्रतिक्रियाएँ मुझे सकारात्मक मिलीं और वापस से कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, यार चलो ठीकाब ठीक है, सीखा भले नहीं है पर जितना भी टूटा-फूटा आता है, वही कर रहा हूँ यार, मेरे को खुशी तो मिल रही है, तो इस तरह से वो डांस का शौक जिंदा हो गया। अ, ऑल थैंक्स टू सोशल मीडिया, के वो डांस वापस में करने लगा और जो राइटिंग है, वो तो मैं जो अपना काम करता हूँ, उसमें ही खुद को एक्स एक तरह से ढूँढते-खोजते हुए मैंने यहीं मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कुछ एक लाइन भी लिख सकता हूँ, लेकिन खुश को खोजते-सोचते मैंने अचानक थोड़ा-बहुत कुछ लिखा, वो थोड़ा-सा कुछ लोगों को अच्छा लग गया और उस तरह से लेखन भी शुरू हो गया। तो अभी ये दोनों मेरे शौक है, दोनों रिंद निरंतर चल रहे हैं।
जी। <chuckles> <chuckles> सही बात है। जी। बहुत बढ़िया। <chuckles> <chuckles> जी। कहीं न कहीं बहुत अ, बेहतरीन शौक़ है, और लिखना मुझे लगता एक अ, सबसे अच्छी हॉबी है। और मुझे अ, लिखने के लिए अ, आपसे बहुत कुछ जानना कि आपने अ, ये कहाँ से कैसे आपका मन लगा और कैसी ऐसी कोई घटना थी कि आपको कोई अ, कहीं से आपको प्रेरणा मिली लिखने की, या आपने खुद से शुरू ही कर दिया?
<chuckles> जी। <chuckles> जी।
हाँ, ये मैं जानना चाहूँगा या कि आपका पहले से ही इमैजिनेशन था, कि आपने बहुत सारी कल्पनाएँ कर चुकी थीं कि आपको लिखना ही पड़ेगा अब तो। <chuckles>
जी। जी, देखिए, लिखने का मेरा ऐसा है ना कि अगर मैं ये सोच के लिखूँ कि अब तो मुझे लिखना है, पेन, पेपर लेके बैठ जाऊँ, मैं कभी नहीं लिख पाऊँगा। मेरे लिए लिखना ना एक बहुत ही मैं कभी बहुत भारी मन की चीज़ें नहीं लिखता हूँ, मैं कभी बहुत ही कठिन चीज़ें नहीं लिखता। मैं बहुत ही हल्के मन की, हल्की-फुल्की चीज़ें जो हँसते-हँसते कह दी जाएँ और सामने वाले की होठों पे भी हँसी आ जाए, ऐसी चीज़ें लिखने में मेरा यक़ीन है। और ये तो कुछ यूँ दोस्तों-यारों के साथ बैठे-बैठे कभी कोई वन लाइनर मारा, कभी कुछ बात हो गई। तो मेरा जो लिखना है ना, ज़्यादातर इंस्टेंट होता था कि मुझे अभी कुछ फ़ील हुआ, अभी मेरी जुबान से कुछ निकला, और फिर मैं उसे क्रिएट कर दूँगा। तो मैं ख़ैर इस तरह से तो उस पे ध्यान ही नहीं देता था। दोस्तों के साथ बैठे-बैठे मस्ती हो जाती थी, बातचीत हो जाती थी, कि मैंने बैठे-बैठे अपने दोस्तों की कहानियों पर शेरो-शायरी, कविताएँ बना दी कि जैसे एक है कि अ, करते हैं तुमसे इतना प्यार मेरे दोस्त, कि जीना तुम्हारे बिन लगे बेकार मेरे दोस्त। गर दोस्ती में तुमने तोड़ा हमारा दिल, चल जाएगी मोहल्ले में तलवार मेरे दोस्त। <laughs> तो बस ये इन इन्होंने थोड़ा-सा एक धीमे-धीमे मेरे को पता ही नहीं चला कब, थोड़ा-सा राइटिंग का रूप ले लिया।
जी। हाँ। सही बात है। <chuckles> <chuckles> <chuckles> वाह! <chuckles> <laughs> बेहतरीन। <chuckles> जी। सही बात है, आपने कहीं ये लेखन का माध्य अपनाया। आपने बताया आप कलाकार भी हैं, तो कलाकार आपके लिए हॉबी है कि आपके लिए कहीं न कहीं वो जिसे कहते हैं वर्क है? आप किस तरह से लेते हैं, मैं जानना चाहता हूँ।
जी। हुँ, उ जी। जी, मैं वो मेरी हॉबी नहीं है, वो तो देखिए मेरा जुनून है, मेरा काम है, वही मेरी ज़िन्दगी है, और वही मेरा आय का भी जो स्रोत है, वही है। बाकी उसके बाद नाचना, गाना, लिखना, ये सब उसके छोटे-छोटे हिस्से हैं, जो उसमें अपने आप आ ही जाते हैं। तो हाँ अ, वो मेरा जुनून है और ये सारे मेरे शौक़ हैं। लेकिन <chuckles> मामला भी कुछ ऐसा है कि अभी शौक ही पूरे हो रहे हैं, जुनून को थोड़ा बैक सीट पर रखा हुआ है। लेकिन ये शौक़ भी कहीं न कहीं उससे ही जुड़े हुए हैं, उसी की उसी में खुद को एक छोटा-सा ब्रेक दिया है खुद को ढूँढ़ने के लिए। अ, एक्चुअली ये राइटिंग स्टार्ट करने का भी एक रीज़न यही है कि अपने काम में ही कुछ और खोजने के लिए, ढूँढ़ने के लिए, मैंने खुद से एक न मतलब खुद से लिखना शुरू किया, और उसने मुझे काफ़ी हेल्प भी की है।
जुनून। <chuckles> हुँ। अच्छा। बहुत बढ़िया। तो कहीं न कहीं एक अ, कलाकार के जीवन में बहुत सारी अ, म कहीं न कहीं टास्क होती टैलेंटेड बहुत होते हैं। तो आप इंजीनियर हैं? <chuckles> मैं ये जानना चाहूँगा।
जी। हुँ। <clicks tongue> <laughs> जी सॉफ़्टवेयर इंजीनियर कह सकते हैं किसी ज़माने में। पढ़ाई की थी मैंने लेकिन कभी बना नहीं इंजीनियर और ना ही कभी बनना था। बचपन से पता था कि भई कलाकारी ही करनी है।
मुझे मुझे पहले ही पता चल गया था कि आप इंजीनियर हो। <chuckles> क्योंकि क्योंकि इंजीनियर अ, मुझे लगता है मल्टी-टैलेंटेड होते हैं। उनके पास अ अ, मोस्टली जो डायरेक्टर हैं, अभिनेता हैं, वो इंजीनियर ही हैं और बॉलीवुड में आपने बहुत देखा होगा जो इनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और डायरेक्टर हैं और एक्टर हैं और लेखक हैं और इंजीनियर हर जगह हैं। मुझे लगता है वो हर फ़ील्ड में हैं। तो बहुत अच्छा लगा जान के और मुझे एक चीज़ आपसे और जाननी है कि अ, हॉबी अ, जो आप अ, लेखन अ, फॉलो करते हैं अगर आपको मौका मिला इसे एज़ अ करियर बनाने का तो आप बनाएँगे?
<chuckles> जी, ऐसा क्यों? हुँ। अरे वाह, वाह! जी हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। <smacks lips> जी, मैं सच कहूँ तो मेरा एक छोटा-मोटा करियर लेखन में बना हुआ है लेकिन मैं उसे कभी अ, मुख्य रूप से नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मेरा उसमें इस तरह दिल नहीं है। मैं बस अपने मज़े के लिए कर देता हूँ थोड़ा बहुत कुछ को खोज रहा हूँ लिख रहा हूँ। हाँ, लेकिन इन सभी को एक छोटी सीढ़ी बनाते हुए ज़रूर मैं अपने जो मेरा काम है उसे और अ, बेहतर करना चाहूँगा। कहीं न कहीं मैंने इसकी शुरुआत भी इसीलिए की है। बाकी लेखन मेरा अभी चल रहा है लिख रहा हूँ मज़ा आता है। मज़ा आता है ख़ुद भी हँसता हूँ दूसरों को भी सोचता हूँ थोड़ा खुश कर दूँ। अच्छा लगता है।
ओह! <chuckles> तो आप अ, जो हॉबी आपके लेखन की है वो कहीं न कहीं अ, फ़िल्म को लेकर है या कुछ शायरी को लेकर या गानों को लेकर है वो कैसी स्क्रिप्ट लिखी जाती है आपके तौर पे? हर एक चीज़ की, वाह! बहुत बढ़िया। तो हाँ।
जी, इनमें से हर एक चीज़। <chuckles> जी। ये सभी चीज़ें चाहे वो गीत लेखन हो, कविताएँ हों, कहानियाँ हों है ना? अ, बाकी अ, छोटी-मोटी स्क्रिप्ट भी हों। ये सारी ही चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। हर चीज़ में थोड़ा-थोड़ा हाथ आज़माया हुआ है।
बहुत बढ़िया, और तो आप लिखते-लिखते एकदम खो जाते हैं? जब अब आपको बहुत सारे विचार आते हैं क्योंकि देखिए जो विचार मुझे लगता है जो आते हैं वो कहीं न कहीं ऑब्ज़र्व करने पे ही आते हैं। अगल अगल-बगल की जो कहानियाँ सुनते हैं किताबें पढ़ते उनसे ही हमारे अंदर एक कल्पना का जन्म होती है। तो आप अपने अंदर कल्पनाओं को कैसे जन्म देते हैं? लिखने के लिए, क्या रास्ता ढूँढते हैं?
जी, जी। जी। क्या होता है ना कि देखिए, हाँ मेरे साथ क्या होता है ना कि जब मैं कुछ लिखूँ ना मुझे पहली लाइन चाहिए। पहली लाइन जो है वही मेरा स्पीड ब्रेकर बनी रहती है। जब तक वो पहली लाइन मेरे अंदर से नहीं आ जाती ना मैं वो लिखना शुरू नहीं कर सकता। और एक बार जो पहली लाइन आ गई ना तो उसके मुझे पता है कि आगे मुझे क्या लिखना है क्या बस पहली लाइन मिलने के बाद अपने आप चाहे वो कहानी हो, चाहे वो गीत, चाहे कविता हो, वो बनता चला जाता है। लेकिन पहली लाइन ढूँढना ही सबसे बड़ा टास्क होता है मेरे लिए। तो मैं उस पहली लाइन का इंतजार करता हूँ कि मैं जबरदस्ती ना लाऊँ उसे वो मेरे अंदर से निकल आए बस एक बार मेरा मन बन जाए कि हाँ ये पहली लाइन हो गई। फ़िर उसमें अपन जोड़ते चले जाएँगे घटाते चले जाएँगे जोड़ेंगे घटाएँगे गुणाकार करेंगे, भागाकार करेंगे और जो रिजल्ट में निकल के आएगा चिपका दिया जाएगा उसे।
जी। <chuckles> <chuckles> <chuckles> बहुत बढ़िया। और मैं एक चीज़ आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपने कोई ऐसी कोई ख़ास घटना या इंटरनेट के क्लिप से कोई ऐ ऐसे आपके विचार आए हों जो आपके विचार अ, पन्नों में उतरे हो। कहीं आपने कुछ सुना हो इंटरनेट की दुनिया से कि अच्छा ये है तो आज चलो मैं ये इसको अपने त तरीके से उतारता हूँ। क्योंकि कहीं भी ना जितने लेखक हुए हैं वो कहीं न कहीं उन्होंने अ, कल्पना की है। उन्होंने कहीं वो चीज़ें देखी होती है, सुनी होती है तो वो अपने तरीके से वो चीज़ें बनाते हैं। तो आपको ये चीज़ें कहाँ से मिली इंटरनेट के थ्रू या फ़िर जी।
<chuckles> जी। जी मेरे तो ज़्यादातर रियल लाइफ़ एक्सपीरियंसेज़ है। मेरे दोस्त मेरे इतने नमूने किस्म के दोस्त रहे हैं। इतने एक से एक दोस्त रहे हैं ना मेरे और खुद मेरी भी ज़िंदगी बड़ी रोल को रोलर कोस्टर रही है। ऐसे कमाल-कमाल के अनुभव मेरे साथ में हुए हैं कि <smacks lips> <chuckles> शायद अनुभवी तो नहीं साहब बस मतलब मज़े ले रहे हैं ज़िंदगी के। तो वही सब कुछ है जो मैं पन्नों पे लिख देता हूँ थोड़ा घुमा के थोड़ा तोड़ के थोड़ा इसमें ये मिलाया उसमें वो मिलाया और मिला जुला के जो एक्सपेरिमेंट किया है वो कभी-कभी धमाका कर देता है कभी फुस्स हो जाता है। <chuckles>
जी। <laughs> अनुभवी है आप। जी। <laughs> शब्दों का ही तालमेल तो है लिखना मुझे लगता है। और शब्द अगर संतुलिंत है संतुलित है तो मुझे लगता है कहीं न कहीं श्रोता भी सुनके बहुत खुश हो जाते होंगे। अ, तो मैं एक जानना चाहता हूँ कि आप अपनी हॉबी को और ख़ासकर रोज़ रोज़मर्रा के जीवन अ, जिम्मेदारियाँ उसे कैसे आप मैनेज करते हैं? क्योंकि बहुत बार दिक्कतें पैदा हो जाती है क्योंकि समय मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है और ख़ासकर कलाकार के लिए कलाकार को बहुत बहुत देखना पड़ता है कि कैसे टाइम मैनेज करें। <smacks lips> कैसे अपनी हॉबी को भी अ, कैरी करें और ख़ासकर जो उनका पैशन है, जुनून है, उन्हें भी कहीं न कहीं वो फॉलो करें। बहुत दिक्कतें होती है क्योंकि 24 आवर है उन्हें सोना भी है सब कुछ है। वो मैनेज करना मुझे लगता है थोड़ा-सा मुश्किल होता होगा।
बिल्कुल साहब। बिल्कुल। हाँ। जी। हुँ, हुँ। जी, होता है। लेकिन क्या है ना कि जो मेरी हॉबी है, वो मेरी ज़िम्मेदारियाँ उठाने में मेरी बड़ी मदद करती है क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना कि मेरी हॉबी ऐसी नहीं है कि अपने ही मन में की और करके बैठ गए। नहीं, मेरी हॉबी का भी छोटा-मोटा करियर बन गया है और उसके अलावा जो मेरा मुख्य करियर है, वो भी है और कलाकारी तो देखिए, एक-दूसरे से जुड़ी होती है। एक पेंटर जो है, वो स्कल्पचर को भी फ़ील कर लेगा, एक सिंगर, एक हारमोनियम वादक और एक तबला वादक को भी फ़ील कर लेगा और जुड़े रहते हैं आपस में, इमोशन हैं, भावनाएँ हैं, हर कला में कहानी है, हर कला में एक भाव है, तो वो तो आपस में जुड़े भी रहते हैं, एक-दूसरे के पूरक हैं। अगर मैं राइटिंग पे मेहनत करता हूँ, तो कहीं न कहीं मेरा उम अ, जो है अ उम, जो मेरा मेरा अपना काम है, वो और बेहतर हो जाता है, मैं डांस पे मेहनत करता हूँ, तो मेरा अपना काम मेहनत हो जाता है। संगीत सुनता हूँ, तो डांस अपने आप मन में आ जाता है और डांस करता हूँ, तो संगीत में गुम हो जाता हूँ। ये तो जुड़ी हुई चीज़ें हैं आपस में एक-दूसरे से, एक-दूसरे को ऊपर उठाती हैं, अपलिफ्ट करती हैं और इन्हीं से मेरी भाई, ज़िम्मेदारियाँ भी पूरी हो रही हैं। तो सब ठीक है, सब बढ़िया है।
अच्छा। सही बात। बहुत बढ़िया। <chuckles> और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँग अ, किसी को आपको अगर सुझाव देना हो, कि अपने जुनून को फ़ॉलो करो या अपनी हॉबी को फ़ॉलो करो। खासकर कलाकार लोग जो आप अ, आज कहें कि बॉलीवुड में बहुत लंबी-लंबी लाइनें लगी हुई हैं काम को लेकर और अब के टाइम पे एक्टर बनना कहीं न कहीं थोड़ा मुश्किल हो गया है। एक्टर तो बन जाते हैं, पर एक सुपरस्टार बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो कही न कहीं जो संघर्ष है अ, इसपे आप क्या कहना चाहेंगे? और कहीं न कहीं अ, हर मुझे मैंने जितने कलाकार देखे हैं, उनके पास एक एक्स्ट्रा टैलेंट हो ज़रूर होता है। उनकी एक हॉबी बहुत ज़रू अ, ज़रूर होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, वो कैसे वो सोशल मीडिया का यू यूज़ करें? ताकि वो भी कुछ बन सकें, कुछ भी कमा सकें सो सोशल मीडिया के थ्रू? उन्हें क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? जी।
<sniffs> जी। जी, जी, जी। <sniffs> हाँ। होता है, होता है। जी। जी। जी, बहुत सुंदर सवाल है आपका। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जब आप मुंबई में, मैं जैसा कि आपने कहा, अगर संघर्ष करने आते हैं ना, तो देखिए, आप अभी वहाँ संघर्ष करने गए हैं। कई लोग ये ठान लेते हैं कि, मान लीजिए, कोई एक्टर बनने आया है और लाखों लोग एक्टर बनने पड़े हुए हैं और वो सोचता है कि, "मैं तो अपना खर्चा-पानी भी एक्टिंग से ही चलाऊँगा।" अभी वो एक्टिंग का काम पाने के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन अगर इस संघर्ष के ऊपर अपनी रोटी दो वक़्त की रोटी और कमरे के किराए का भी संघर्ष थोप देगा ना, तो वो इतना तनाव ग्रस्त हो जाएगा कि पूछिए नहीं। क्योंकि देखिए, एक्टिंग उसके शौ उसके खुश दिल की चीज़ है, उसको खुश करने वाली, ज़िंदा रखने वाली चीज़ है। उससे आप है ना, उससे अपनी रोटी-पानी का बंदोबस्त करने लगेंगे ना, तो कहीं न कहीं कभी अपनी कला में बेईमानी भी करनी पड़ सकती है, सैक्रिफ़ाइज़ भी करना पड़ सकता है और टेंशन तो रहेगी ही। तो आपको कुछ ऐसा काम ढूँढ़ना चाहिए, जो आपकी एक्टिंग में आड़े भी ना आए, जैसा कि आपने कहा, हर किसी में एक एक्स्ट्रा टैलेंट, एक खूबी होती है, अगर वो कलाकार है और वही जो खूबी है ना, आपको दूसरों से अलग बना देगी। एक्टिंग तो जिसको नहीं आती है, वो भी खड़ा है और आती है, वो भी खड़ा है, भीड़ बढ़ा रखी है, लेकिन राइटिंग के लिए हर कोई नहीं खड़ा है। है ना? सिंगिंग के लिए भी, चलो, बहुत खड़े हैं, लेकिन राइटिंग के लिए हर कोई नहीं खड़ा है, सिनेमेटोग्राफ़ी के लिए हर कोई नहीं खड़ा है। तो आप अपना एक्स्ट्रा टैलेंट पहचानिए और उसे अपनी आय का साधन बनाइए, वो आपको लगातार आय की अ, जो है, पूर्ति करता रहेगा, खर्चा-पानी आराम से चलेगा और साथ में अगर आपका जो भी मेन फ़ोकस है, उसे करिए। मतलब कोई भी आपका मेन काम है, उसके अलावा साइड इनकम सोर्स रखिए, अगर आप कलाकार हैं तो, क्योंकि आपका मेन काम आपने इनकम के लिए नहीं चुना है। आपने उसे अपनी खुशी, अपने जुनून के लिए चुना है, तो उसी के लिए कीजिए, इनकम जिस दिन उस पर थोप देंगे, उस दिन वो आप पे हावी हो जाएगा, उस दिन आप परेशान होने लगेंगे। तो, जेब में थोड़ा पैसा रहेगा, दो वक़्त की रोटी प्लेट में होगी, रूम का किराया होगा ना, तो अंदर से कलाकारी भी ज़िंदा रहेगी। नहीं, तो कलाकारी तो ऐसी महामारी में <chuckles> कब ब तब्दील हो जाएगी ना, आपको पता भी नहीं चलेगा।
हाँ। जी। <chuckles> सही बात है। जी। <chuckles> बहुत ज़्यादा। हाँ। हाँ। जी। <chuckles> <chuckles> जी अ, जो भी एक कलाकार बनना चाहते होंगे, जो भी ये अ, सुन रहे हैं और वो अगर अभिनेता, कलाकार, सिंगर और राइटर बन उनके बहुत काम आएगी क्योंकि अ, मुझे लगता है, मुंबई में बहुत संघर्ष करते हैं, अब बहुत ज़्यादा भीड़ है। और मैं आपसे आख़िरी चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप अपनी लाइफ़ में अ, इस चीज़ से कहीं न कहीं अ, संतुष्ट हैं कि जो आप कर रहे हैं और आप क अस्क क कुछ और स्विच करना चाहते हैं करियर को लेकर या कुछ आप इसी में कहीं न कहीं संतुष्ट मैं आख़िरी चीज़ आपसे जानना चाहूँगा?
बहुत। जी, जी, जी, मेरा जो मेन काम है, उससे मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ और मुझे पता है कि मैं आजीवन यही करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उसी में खुशी मिलती है और मुझे वही आता है। बाकी ये डांसिंग, राइटिंग, जो भी मैं करता हूँ, मुझे लगता नहीं है, ये सब मुझे आता है, लोग करवा रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। अब इनका अच्छी बात ये है कि इनकी वजह से मेरी जो है, आमदनी रुकती नहीं है और मेरे एक मेन काम से भी आ ही जाती है, लेकिन एक ये भी सोर्स हैं, जो मुझे थोड़ा ताकत और महसूस करवाते हैं कि चलो, ये नहीं, तो ये और ये नहीं, तो ये, कहीं न कहीं से तो कुछ न कुछ हो ही जाएगा, है ना? ऊपर वाला आशीर्वाद बनाए हुए है। तो मेन काम मैं अपनी खुशी के लिए करता हूँ, उसे करता रहूँगा और अपने दो वक़्त की रोटी के लिए और 10 काम मुझे आते हैं, उन्हें करता रहूँगा। तो जब आप इस तरह से थोड़ा डिवाइड कर रहे हो ना कि आपका जो जुनून है, वो उसमें आप पैसे के लिए भी डिपेंडेंट ना हो, बड़े से बड़ा स्टार भी जो है, आप देखिए शाहरुख खान हैं, कोई भी उनके इन्वेस्टमेंट हैं, बिज़नेस हैं, तो वो पैसे के लिए कभी अपनी फ़िल्मों पर आश्रित नहीं हैं। है ना? तो आप अपने जुनून के काम पे पैसों के लिए, जीने के लिए आश्रित मत होइए, सिर्फ़ खुशी के लिए आश्रित होइए।
जी। <chuckles> हुँ, जी। <chuckles> <chuckles> सही बात है। बहुत अच्छी बात कही, आप आपकी कहीं न कहीं ये अ, प्रेरणादायक बत बात बहुत लोगों के काम आएगी और जो कलाकार बनना चाहते हैं, अभिनेता बनना चाहते हैं और आपकी सारी बातें बेहतरीन थी और मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा और खासकर जो श्रोता होंगे, वो सुनेंगे, तो उनको मज़ा आएगा। अ, चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ अ, फिर से मुलाकात हो। जी, आपका धन्यवाद।
अरे, साहब। बिल्कुल, बिल्कुल साहब, मुझे भी बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा, आपने बड़े ही धैर्य के साथ मुझे सुना। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।
जी। शुभरात्रि।